Слушай, интересная вообще, э, теория. Я не не слышала о том, что именно, а, можно т прям вот пару часов. Я думала, что чем меньше времени, тем лучше. А сейчас вот думаю, что это здравая мысль. Я же могу сразу подготовить информацию на, э, неделю вперёд.
Конечно, конечно. И это способ оптимизировать работу. Чем вот каждый день ты будешь садиться, а, за пост, а, то один раз, настроившись, ты села, написала все там 5 постов, допустим, и всё. И вот такими блоками ты выстраиваешь свою работу. И мозг тогда з вот затачивается на конкретные вещи. Сейчас мы творим и пишем, а сейчас мы логистику мероприятия, да, разрабатываем. И это совсем другой режим, правда, функционирования м м мышления?
И это круто! Мгм. Ну классно, да, да, это действительно так. А скажи, пожалуйста, я могу вот именно 2 часа выделить или всё-таки я могу там чуть поменьше сделать, допустим, там 1,5 часа?
Конечно, здесь уже смотри, а, и подстраивай эти промежутки под себя. А, вот ты видишь, что ты не можешь, например, писать, э, эффективно больше, чем 1,5 часа. Значит, и не надо. Да, вот твой промежуток.
Да, да, вот Мгм. Слушай, ну, классно, классно. То есть получается, это, а, м, что-то сродни вот этого томата, да, но более, а, как сказать, эм, в наших сегодняшних реалиях, мне кажется, это более эффективно будет. Потому ш
Возможно, техника томата подходит не всем и не под все задачи, потому что некоторым задачи ты просто не можешь выполнить за 25 минут. Ты только настроился, сконцентрировался, а уже время подходит к концу. А, поэтому её вот, э, рекомендуют применять так вот творчески.
Мгм. Слушай, это ч очень классная идея. Спасибо тебе большое. Да-да-да. Да.
Да, 2 томата, да, например, <chuckles> с пятиминутным перерывом. <chuckles>